Então pra mim, assim, eu eu não tenho respeito no sentido de quando eu digo, eu não tenho respeito
Aham.
eu não quero contato com essa pessoa, se é muito 2 extremos, não é tanto da direita quanto da esquerda.
Entendi. Entendi, entendi.
Então, a minha forma o vamos dizer, como é que eu posso colocar, a minha forma de respeitar é cortando, porque aí eu não vou ter uma discussão, e eu não vou falar o que eu penso.
Entendo, você prefere se abster, né, ali se afastar. Ali nas redes sociais, eu eu eu não sei se você tem, mas se você tiver ali nas redes sociais, quando você vê uma uma notícia que é muito ao contrário do que você idealiza, você se se abstém ou você vai lá e comenta e saca fogo na lenha?
É. Sim. É, eu eu antigamente eu escrevia assim: "Nossa, que besteira" ou que como é que você não, eu já eu leio por eu de vez em quando eu leio os comentário para rir um pouco, pessoal não pessoal não vai saber que eu tõ rindo do que ela escreve, então não é uma falta de respeito, né.
<laughs> <laughs> Sim, claro, até então, até agora, eu não tenho câmera ali te apontando para o is essa reação, né.
É, exatamente, então eu eu a aí o Fernandinho escreve tal coisa assim: "Ah, eu concordo 100%" que eles falaram que a terra é plana, que tem uns doido que pensa que a terra é plana.
Nossa, essa da terra plana me pega demais. <laughs>
Aí eu, eu rio, falei: "Nossa Senhora, como é que conse"
Essa da essa me pega demais, demais, demais. <laughs>
Não, terra plana é algo que ainda bem que eu não conheço ninguém que, pessoalmente, falou na minha
Pensa dessa forma, né?
E e olha, eu eu teria que, tipo assim, se se eu se eu tivesse, vamos supor que eu estou num ambiente de trabalho, né, aí aí vem um
<laughs> Entendo.
um funcionário novo, né, e aí numa reunião descontraída, o cara vem assim: "Não, eu faço parte do" que existe o grupo dos terraplanistas.
Aham. Nossa.
Olha, eu ia ter que fazer o seguinte, eu ia ter que eu ia ter que: "Ah, desculpa, vou ter que ir lá no banheiro, eu comecei a sentir uma coisa".
<laughs> <laughs>
Eu ia ter que me esconder no banheiro pra morder, ia morder minha mão, porque ia ser uma força pra me segurar pra dizer: "Pelo amor de Deus, como é que você pode acreditar num negócio desse?".
Espera aí rapidinho, espera aí rapidinho. <laughs> Nossa. Numa situação dessa, né, mas
Então a minha forma de não perder o respeito é
Eu imagino, cada um sabe seus limites, né, porque assim, tem pessoas que não sabem se controlar, não sabem ficar calada e não sabe parar, entendeu?
Sim, é verdade, então Exatamente, eu aprendi isso. E é uma forma de respeitar a opinião da pessoa, no caso é, não dar a opinião, tipo, qual que mas é isso aí mesmo.
Sim. Exato. <laughs> Nossa, mas que bom, adorei te ouvir, me diverti bastante aqui com as suas ideias, eu adorei.
Obrigado por me escutar, tenha uma boa tarde.
<laughs> Boa tarde.

Então me fala, como lidar com diferenças de opinião sem perder respeito?
Olha, hoje em dia, é muito difícil. É muito, muito difícil. Eh, e eu digo "hoje em dia" por quando eu digo "hoje em dia", eu digo desde que a informação em massa, em alta velocidade, eh, começou a existir através da internet no mundo, não é? E antes de
Entendi. Entendi. Se tornou um pouco mais complicado. <laughs>
Não, é porque à medida que foram avançando essas os redes sociais, a, eh, através da internet, a a foi avançando a as pessoas que, eh, que que têm o costume de, eh, ler e acreditar em qualquer coisa, por mais absurda que seja.
Aham. Entendi. Sim, verdade.
Então eu vou te dar um exemplo que, eh, você você não vai acre o meu irmão mais novo
Aham. Hã.
Você lembra aquele, bom, o setembro 11, né? O o o ataque às redes às torres gêmeas, tudo mais, né? Eu estava no na época, eu estava no foi o <clears throat> foi o eu estava no Brasil, naquela época.
Sim, sim, sim. Aham. Entendi.
E tudo bem. Isso aconteceu há muito tempo atrás, aí aí no primeiro e no segundo ano já começou assim o a a lenda urbana, o fake news como você queira dizer, né, que foi o governo americano que planejou tudo, né ti
Aham. Entendi. Aham.
Que as torres foram implodidas, porque eles queriam eles queriam uma desculpa para invadir o Iraque, no qual, realmente, acho que 2 anos depois o governo americano invadiu o Iraque, né?
Nossa, sim, verdade. Aham.
E eu sempre achei aquilo ridículo, assim, tipo, ah, então eles eu acho.
O a a Sem tem noção, né, como a pessoa o o estado, o país vai matar seus próprios né?
Então tudo bem um